بصي أنا حاسّة إن هو فترة كبيرة يعني. أنا بس مؤخرًا ابتديت إن أنا أتعلّم إن أنا أقول لأ، وبقيت ما أبقاش حاسّة بأي شعور بالذنب بعدها. يعني أنا يمْكِن آآ م بقى لي مدة أطول من ده شويّة ممكن أحاول يعني إن أنا بالذوق وبأدب كده أقول لأ، بس بابقى حاسّة من جوايّا بالذنب، عارفة لسّه كان الإحساس بتاع الذنب ده موجود. دلوقتي لأ، خلاص بقى. دلوقتي
أوكي، آه. آه. أيوه، <chuckles> أيوه أوكي. ده لغاية لمّا سافرتِ.
آه، بالضبط، بالضبط.
آه إيه إيه اللي حصَلْ لمّا سافرتِ بقى؟
هاحكي لِك يعني أنا اتعرْضت لمواقف كتيرة بس أنا فاكرة موقف محر يعني مضحك جدًا هاحكيهولِك. آآ، كنت كان في واحدة صاحبتي عازماني هي وجوزها عندهم في البيت و وجوزي كان معايا برضو، فإحنا رايحين بقى و وهنتغدى عندهم وكده. فاتغدينا وقاعدين شويّة وبتاع، فعلًا لَقيت جوزها بيقول لنا: "أنا داخل بقى أنام."
آه، يا ريت. اهم. أوكي. إيه ده! <giggles> آه، إيه اللي بيحصَل ده! <chuckles> أوكي.
فأنا حسيت إيه ده! <laughs> <chuckles> إيه ده! <laughs> أ آه، <laughs> آآ، فإحنا قاعدين كده بصّينا لبعض، وجوزها قال لي وجوزي قال لي: "يالّا بقى إحنا محتاجين نقوم ونمشي عشان يعني آه، إن الضيوف، <laughs> الناس عايزين يعني يريّحوا بقى." آه ف فأنا حسّيت آآ، إيه ده! هو هو إحنا عادي نع يعني عادي إن أنا أقول خلاص، إيه ده، يالّا يا جماعة مع السلامة، اتفضلوا برّا، عادي يعني؟ آه، فبدأت بقى أحس اللي هو لأ، يعني عادي جدًا إن أنا أقول إن أنا تعبت ومش قادرة أكمّل القعدة دي. فيا جماعة أنا آسفة، خلّينا نكمّل وقت تاني، عادي جدًا. لإنه
آه، نمْشي، شكْلنا مُحرج. آه. <laughs> يناموا. إمم. هو د <laughs> أوكي. آه يعني أوكي، يعني أنتِ ما حسيتيش إن هي يعني فيها برضو آآ عدم احترام ليكوا، والّا يعني إيه الشعور اللي كان طاغي عليكِ وقتها؟ إن ده عادي وأنتم وأنتِ مش متعودة على كده والّا دي قِلة احترام مثلًا للضيوف؟